Sì, sì.
Però lo farei più in posti, non come l'America o la Spagna, lo farei più in posti un po' più che da soli te li godi. Tipo a me piacerebbe tanto, non so se t son mai capiti dei video, ehm, quei quei ritiri spirituali che fanno tipo in mezzo alla foresta amazzonica con esatto, ecco t
Eh, no, no, neanche io. Mh-mh. Eh, esatto. Dimmi. Ah! Oddio, sì, sì, <chuckles> effettivamente hai ragione, anch'io quando penso a un viaggio da sola penso un po' a questo vibe. Sì, sì.
Capito? Sì, se no altrimenti mi piace andare in gruppo o i o in coppia, quello che sia.
Eh, uguale, uguale, sì ma perché Assolutamente. Apprezzo la compagnia, mi piace condividere l'esperienza con altre persone, però comunque prima o poi nella vita mi piacerebbe provare questa esperienza, anche perché le persone che l'hanno fatto mi dicono sempre che è una un'esperienza molto introspettiva, che ti ritrovi, eccetera, quindi, o non so.
Quindi Sì. Sì, quello sicuramente. Poi voglio vedere un attimino come mi ambiento, magari faccio amicizia, non lo so, perché sai sei in un posto nuovo, mhmm, lingua nuova.
Eh. Eh, esatto vedi, capito. Perché comunque se sei con le persone che conosci, ovviamente, cioè, non è che ti butti troppo dalla comfort zone cioè, stai con loro, no, invece da solo magari potrebbe essere un'opportunità per conoscere nuova gente.
No, stai sempre con loro. Mh. Sì, magari esce il nostro spirito da Indiana Jones. Mai dire mai.
<chuckles> Eh, esatto, mai dire mai, quindi perché no? Co
<chuckles> In fondo, in fondo so di averlo. Molto in fondo, ma sicuramente c'è.
Eh, m m eh, molto in fondo, però dobbiamo solo metterci nella situazione di farlo uscire fuori, semplicemente, no?
Anche se sono un po' fifona nel partire da sola.
<chuckles> Ma guarda, in realtà ti capisco, cioè, i viaggi in cui son partita da sola non contano, per il semplice fatto che una volta atterrata ero da una mia famiglia praticamente, no, quindi b facile così. <chuckles> Esatto.
Mh. Esatto. Ecco, i quello è il mio viaggio da sola. <chuckles> Mi sono fatta 16 ore da aereo da sola. So <chuckles>
Eh, esatto, esatto. Ho viaggiato da sola per 7 ore poi
Sì, sì, s Ho fatto scalo a ad Amsterdam da sola, per cambiare aereo. <chuckles>
Esatto. Ab <chuckles> Esatto. Dai vabbè, prima o puoi magari, se ce la facciamo, poi ci risentiamo così ci diamo qualche dritta e ti racconto un po' ecco, dai. Per il resto ti ringrazio. G grazie grazie. Se ci sentiamo ti racconto. Ciao!
<chuckles> È stato il massimo del viaggio. Sì, prima o poi lo faremo. Esatto. Allora ti auguro un buon viaggio per Barcellona. Divertiti. Okay. Ciao!